देखिए हम सबकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह से, तो सुबह अगर अ, ज अगर जल्दी उठे, तो कहते हैं कि काम सब अच्छे हो जाते हैं और आराम से दिन निकल जाता हैं। तो अ, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है?
जी। हुँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। देखिए ना मतलब मैं ना सुबह मतलब जल्दी उठ जाती हूँ मतलब 6 बजे उठ जाती हूँ मैं लगभग। तो मतलब ना उसके बाद मतलब यही है कि मतल जल्दी उठने के तो बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे रात में अगर समय पर सोएँगे तो जल्दी ही उठ पाएँगे सुबह भी, है ना? और अच्छी नींद भी कहीं न कहीं हुँ, हुँ, ले पाएँगे, है ना? और ये है कि मतलब फ़ोन या टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मतलब दूर रहें, थोड़ा इस्तेमाल उनका कम करें सोने से पहले, है ना? तो यही है कि अगर आप मतलब जल्दी उठना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल अ, मने अ, ब आपने बहुत सही कहा और ई क्या आप पहले से इत अ, अ, जल्दी उठते थे कि आपने कोई अ, मने उम, अ, प पहले आप द लेट से उठते थे और अ, आपने कुछ अपनाया अच्छी ची अच्छी आदतें तो उसके बाद से आपने ये शुरू किया?
जी। जी। हाँ, देखिए ना, पहले तो मैं भी लेट उठती थी, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम से ही मतलब स्टार्ट किया है, जल्दी उठना तो, मतलब देखिए ना उठ मैं अगर मतलब बात करूँ उठते ही अगर हम मतलब अलार्म बटन को जो बंद नहीं करेंगे, है ना? अगर पे बटन ना दबाने के बजाय हम सीधे मतलब अलार्म बंद करके उठें ना और ठंडे पानी से अपने मुँह को धोएँ तो हम एकदम से उठ पाते हैं अपनी नींद से, है ना? तो वो तो खुद पे सेल्फ पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना? खुद से सोचेंगे तभी होगा अगर 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वापस सो जाओ, या फिर उठ जाओ एक से, है ना? तो हाँ।
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल और ज़्यादातर वापस सोने का ही मन करता है। तो आपके मने आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने आपकी दिनचर्या सही से नहीं जा रही थी या काम ठीक से नहीं हो रहा था, तब आपने ये जल्दी उठने की आपकी जो अ, आपने सोची?
हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल। देखिए जब रात को लेट सोते हैं तो सुबह भी हम नहीं उठ पाते हैं टाइम पे। प्लस फिर हम ना मतलब जब आप भी कहीं ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो, हम ना अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अ, लो फ़ील करते हैं, है ना? हम नींद नहीं होती हो रही होती है तो पूरा दिन मतलब खराब ही जाता है, तो अगर जल्दी उठते हैं ना तो कहीं न कहीं मतलब हम एक्टिव फ़ी फ़ील करते हैं दिन भर और मतलब हाँ, मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ। तो अ, जैसे आपने कहा अ, कि इसके ट्रिक्स बहुत हैं, हम सब सोचते हैं कि जल्दी उठें, ये तो है सबको पता है कि जल्दी उठना चाहिए, मगर हो नहीं पाता। तो अ, ऐसा क्या जैसे रात को सोने से पहले खाने खाना जो है, क्या खाना इसमें कोई अ, अगर कम या ज़्यादा या कुछ कुछ अलग खाने से क्या आपको जल्दी नींद आती है? देखिए जल्दी सोना है अ, जल्दी उठना है, तो जल्दी सोने से अ, अच्छा होता है, तो क्या आप ऐसा कोई ट्रिक्स बता सकती हैं कि खाना जल्दी खाना है या क्या खा सकते हैं?
जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। जी। हाँ। हाँ, देखिए मतलब ना अम, खाना अगर हम सूर्यास्त से पहले खा ले ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा ठीक रहता है कि हमको पच भी जाता है टाइम से। और कहीं न कहीं, ना नींद भी अच्छी आती है, लेकिन अगर हम तुरंत खाएँगे, तुरंत सोएँगे, तो हमें नींद नहीं आती है। प्लस हमारा ना जो ये डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी खराब रहता है, है ना? तो मतलब रात कि तैयारी जो होती है कि रात में जल्दी अगर लगभग आप 9-10 बजे भी सोने जा रहे हैं उसकी कोशिश की ताकि, मतलब आपको एक पर्याप्त नींद मिल सके, है ना? और साथ ही साथ
बिल्कुल, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, कितने अ, कितना समय आपको लगता है कि देना चाहिए खाना और सोने से पहले?
देखिए सोने से हमें मतलब ना 2-3 घंटे पहले तो ख़ा ही लेना चाहिए कहीं कम से कम, जी। और देखिए मतलब ना, मतलब सोने से कम से कम 2 घंटे पहले हम मोबाइल, लैपटॉप जो भी है टीवी का इस्तेमाल ना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इनकी मतलब ब्लू लाइट ने नींद में भी कहीं न कहीं जो है बाधा डालती है।
अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, अच्छी बात है। हुँ, हुँ।
तो स्क्रीन से भी बचना चाहिए कहीं न कहीं। जी।
मगर आजकल ये होता है ना, जैसे बच्चे हों, बड़े हों, हमारा जो काम होता है, हमेशा लैपटॉप में होता है नहीं तो फ़ोन में होता है और हम स्क्रीन देखते ही रहते हैं। तो अ, इससे अ, क्या उपाय हो सकता है बच्चों से ब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो काम करते हैं और बच्चों के लिए जो उसपे अ अ, माने उसी पे उनका पढ़ाई भी होता है, है ना? तो वो कब 2 घंटा माने अ, हमारे लिए अगर जो इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा उनके लिए तो ठीक है मगर जो उसी पे अ, उनका काम है, तो वो क्या करें?
हुँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। जी। देखिए अब मतलब काम तो करना ही पड़ता है, है ना? मतलब काम तो करना ही पड़ेगा तो स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होगा ही ऑब्वियस ही बात है। बट ना ऐसे लोगों को ना मतलब थोड़ा थर्ड पार्टी ऐप्स चलाने से बचना चाहिए कि हाँ, काम के समय पे मतलब काम कीजिए। बट ना मतलब अपने फ्री टाइम पे ना कुछ और करने का ट्राई कीजिए, जैसे टहलना या फ़िर गाने सुनना या फ़िर कुछ भी अपना है ना किताबें पढ़ना लेक़िन ना स्क्रीन से बचें, उन लोगों के लिए स्क्रीन देखिए स्क्रीन तो वैसे ही हानिकारक ही है, फ़िर चाहे काम का बहाना लगाओ चाहे नुकसान तो अपना ही, है ना?
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल, थर्ड पार्टी का माने आपका मतलब है सोशल मीडिया आपको ज़्यादा नहीं देखना। हुँ, अच्छा, हुँ, हुँ। अ, अगर देखिए हाँ, ये तो सही है बिल्कुल अ, या तो अ, कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे अ, नाइट शिफ्ट हो जाते हैं अ, ज़्यादातर लोगों को आज कोई अ, समय नहीं रहता कि ये समय पे ही हमें काम करना, तो वो लोग क्या करें? अ, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, है ना?
तो ये है कि हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ, ये तो है ही। अब नाइट ड्यूटी वाले तो बेचारे देखिए, कितना भी कोशिश कीजिए ना मतलब जो रात की नींद होती है ना, वो दिन में पूरी नहीं होती है, कहीं न कहीं वो रात को ही पूरी होती है। तो हाँ, मतलब ये तो मजबूरी है कि काम होता है, नाइट ड्यूटी होती है। बट हाँ, मतलब उनको भी ना एक 6-7 घंटे की स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ही वो सुबह आते हैं अपने नाइट ड्यूटी से तो उन्हें सो जाना चाहिए एक तरह आप नींद लेनी चाहिए, है ना?
हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं पूछूँ कि अ, आप ऐसा क्या खाते हैं डिन अ, आपका जो डिनर होता है कैसे होता है? क्योंकि अ, कहते हैं अगर हम अ, जो रात को अगर जो भोजन होता है वो अगर हम लाइट खाया जाए तो अ, अच्छा होता है जल्दी अ डाइजेशन भी होती है। तो आप क्या लेती हैं रात को, भोजन में?
जी। जी। हाँ। हुँ। जी, बिल्कुल, ना मैं भी लाइट ही खाती हूँ वैसे मैं जो रात को मतलब कार्ब्स वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ मैं तो फ्रूट्स खा के ना, सो जाती हूँ मतलब तो रात को मतलब कम से कम मतलब भारी भोजन तो करें ही मत, है ना? बट ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा कम आप हल्का खाना खाइए, है ना? और मतलब ये ही सोने से कुछ घंटे पहले मतलब भारी डिनर से बचना चाहिए और मतलब हल्का खाना चाहिए, 7-8 बजे के करीब आपका डिनर हो जाना चाहिए मुझे लगता है।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा हाँ, अच्छी बात है मगर ये जैसे आपने कहा कि फल आप खाती हैं तो आपको फिर भूख नहीं लगती रात को?
जी। जी। हाँ, लगती है कई बार मतलब बट अ, कि अगर मतलब मैं खा लेती हूँ ना ज़्यादा रात को, तो मतलब नींद भी नहीं आती है कहीं न कहीं और मतलब अपने लिए दिक्कत करता है तो, आप एक दूध का ग्लास ले लीजिए, उससे ही आपका पेट भर जाता है कि हाँ, फ्रूट्स खा लिया और थोड़ा दूध पी लिया।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ, हाँ बिल्कुल अच्छा है वैसे अ, अगर जैसे हमने रात की बात की सुबह, बहुत लोगों का कहना होता है कि वो सुबह अगर सुबह की चाय ना पीएँ तो उनका नींद नहीं खुलता है अ, चाय बहुत <chuckles> अ, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सुबह अ, काम शुरू करने के लिए, तो आपकी राय क्या है इसमें? आप क्या करती हैं सुबह उठ के?
जी। जी। हुँ, जी। हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, सुबह तो यही है मेरा रूटीन कि मतलब अलार्म बजते ही उठ जाती हूँ मैं और मतलब स्नूज़ करने से ना मतलब नींद गहरी नहीं होती है और मतलब आप ना और ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, है ना? तो यही है कि, मतलब अलार्म बंद करने के बाद तुरंत मतलब द बिस्तर से हमको उठ जाना चाहिए ना, और मतलब उठकर ठंडे पानी से चेहरा धोएँ और मतलब शावर लें, तो ताज़ी हवा और पानी पीने से मतलब आपका फ्रेश महसूस आप बहुत करेंगे है ना? ठीक है, ये है कि हाँ, आप ये कर सकते हैं, जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, हुँ। हुँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ हुँ, हाँ, बिल्कुल। हूँ। और आप क्या लेती हैं मने चाय अ, वगैरह ऐसा कुछ लेती हैं? उसके बाद?
नहीं देखिए चाय तो एकदम से मैं नहीं लेती हूँ कि सुबह से उठते ही चाय नहीं लेती हूँ, नाश्ते के साथ ले लेती हूँ कई बारी बट हाँ, ल उठते ही तो हानिकारक ही होती है चाहे वैसे तो। नाश्ते के साथ भी नहीं लेनी चाहिए बट हाँ, कई लोगों मुझे आदत है तो हाँ, खाली पेट तो नहीं पीती मैं बट हाँ, नाश्ते के साथ में पी लेती।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अच्छा। अच्छा, इसलिए आपने कहा कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए ताकि वो आपकी नींद जो है खुल जाए। अ, अच्छी अ, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे ट्रिक्स हैं अ, अगर बच्चों के लिए कुछ, क कुछ व अगर आपसे उम, अगर आप कुछ बताया सकें, कि बच्चे क्योंकि देखिए उनके उनको पढ़ना होता है मगर ब बहुत हम बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ लेते हैं, रात को 1-2 बजे तक रह पाते, मगर सुबह नहीं उठ पाते। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, मेरी भी यही आदत है पढ़ने की तो ना मैं रात को ही पढ़ पाती हूँ सुबह ये तो अपना-अपना टाइम शेड्यूल होता है अपने हिसाब से ही पढ़ा जाता है। कई बच्चे रात को पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, मैं भी मतलब एक मुझे भी मैं भी नाइट आउल हूँ, मेरे को भी मतलब रात को ही याद होती है कोई है ना? तो यही है कि कई बच्चे नहीं उठ पाते हैं बट हाँ, सुबह का पढ़ा हुआ भी मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। मुझे तो मतलब नींद ही आती है सुबह, मैं उठ के पढ़ नहीं सकती हूँ सुबह तो मैं रात को ही पढ़ लेती हूँ, तो मतलब अपना-अपना हिसाब होता है इसमें भी।
अच्छा। <chuckles> हाँ, बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। अच्छा फिर? <chuckles> हाँ, बिल्कुल। मगर अ, जब आप रात को ऐसे देर तक पढ़ती हैं, तो सुबह फिर कैसे उठती हैं?
जी। देखिए सुबह, फिर मैं उतनी घंटे की मतलब नींद ले लेती हूँ कि हाँ, अगर मैं 1 बजे सो रही हूँ, तो 7 एक बजे तक मैं उठती हूँ आराम से।
हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ।
तो उस हिसाब से 6-7 घंटे की नींद तो मैं लेती ही लेती हूँ, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
अच्छा, फिर कोई व्यायाम या अ अम, जो एक्सरसाइज़ ऐसे कुछ करती हैं आप सुबह?
हुँ। जी, बिल्कुल, मैं मेडिटेशन करती हूँ और थोड़ा व्यायाम भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज एंड ऑल, है ना? थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा टहल लिया, तो हाँ, मतलब इससे भी आपका दिन कहीं न कहीं बहुत अच्छा जाता है और एक मतलब आप फ्रेश फील आप सुबह से करते हैं।
हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। तो अ, जैसे आपने कहा मेडिटेशन करते हैं अ, और और कोई चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के अ, सुबह उठ के अ अ, करा जाए तो आपको अ, अ, अच्छा फील होता है?
जी। हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल, मतलब अपने फ़ोन को ना अगर आप बिस्तर से थोड़ी दूर रखेंगे ना ता ताकि अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अ, फायदेमंद हो सकता है, है ना? मतलब हाँ। और जैसे ही आप उठे ना मतलब 1 पर्दा खोलकर रोशनी को आने दें, या लाइट जला दें, है ना? मतलब सुबह की तेज़ रोशनी से भी नींद जल्दी टूटती है।
हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये अच्छे ट्रिक्स हैं। <chuckles> जैसे अलार्म को क्योंकि जम जब अलार्म चलता रहता है, तो हमें भी एक चिढ़ होती है कि जल्दी उसे बंद किया जाए। हुँ, तो उसे बंद करने के लिए आप उठते हैं तो आपको थोड़ी नींद अ, मने नींद से आप बाहर आते हैं। बहुत अच्छे आप आपकी अ, बातें सुन के बहुत अच्छे लगीं और बहुत अच्छे ट्रिक्स आपने बताए अ, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अ, आशा है आपसे फिर से बातें होंगी, धन्यवाद आपका।
जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, मुझे भी। जी। जी धन्यवाद।